कहीं न कहीं अ, मेरी जो चाहत है वो इतनी जैसे कहते नहीं एक मन की लालच। वो मेरा इतना ज़्यादा पैसा खर्च करवा देती है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। फालतू में, क्या नाम है इतना ज़्यादा खर्च आ जाता है जो मेरा अ, जितनी मेरी आय है, उससे ज़्यादा मेरे खर्च हो जाते हैं इतने ज़्यादा क अ, कर्ज़ा चढ़ जाता है, ईएमआई चढ़ जाता है। और मैं ऐसा करना नहीं चाहता। लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है कि मेरा जो मन है वो भ्रमित हो जाता है। कि वो ऐसी चीज़ों की तरफ लालच की तरफ भागता है कि ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ और मैं भूल जाता हूँ कि ये जो ईएमआई है, ये जो क्रेडिट कार्ड है ये कहीं न कहीं मेरा पैसा नहीं है। ये तो बैंक की तरफ से दिया गया मुझे कहीं न कहीं एक ऋण है। तो इस बात को जब मैं भूल जाता हूँ तो उससे मेरा बहुत ही ज़्यादा खर्चा हो जाता है। मैं जैसे दुकान पे या किसी शॉपिंग मॉल में या कहीं भी जाता हूँ। तो मैं अगर 10000 की चीज़ लेने जाता हूँ तो पता चलता है 30000 की चीज़ ले आया। और फिर उस 30000 की चीज़ को लेने के चक्कर में जो भी मैं कमाता हूँ उसी में चला जाता है। अंत में मेरे पे कुछ बचता ही नहीं है और कहीं न कहीं मैं ऐसा करना चाहता भी नहीं हूँ। मुझे पता है कि मैं जो कर रहा हूँ गलत हूँ। एक जो मेरा मन है वो मुझसे कहता है कि तुम गलत कर रहे हो। एक जो मन है वो कहता है कि ये तो इंसान की ज़िंदगी है इसके लिए अ, क्या नाम है कहीं न कहीं मज़े मस्ती करने के लिए नई-नई चीज़ों को चलाने के लिए और हमें दूसरा जन्म थोड़ी मिलेगा, यही जन्म तो रहेगा। तो इसी के चक्कर में कहीं न कहीं फिर मेरा जो पैसा है, वो भी बर्बाद होता है फिर मैं घर पे आता हूँ फिर मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगता हूँ, परिवार वाले भी डाँटते हैं और मेरे पे मानसिक तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है फिर मुझे लगता है ये मैंने क्या कर लिया। फिर मैं कहता हूँ कि नहीं अगली बार जाऊँगा तो ऐसा नहीं करूँगा, अगली बार पक्का मैं अपने आप से वादा करता हूँ। लेकिन फिर वही चीज़ हो जाती है कि मैं दोबारा उतना ही खर्चा कर डालता हूँ और हर बार ये चक्र मेरे साथ चलता रहता है, जी। अब मैं समझ नहीं पा रहा मैं कैसे बाहर निकलूँ?
जी। जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, पहले आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर कुछ दीजिए, प्रश्न का उत्तर दीजिए कि जैसा आपने बताया कि कहीं न कहीं आप जो है अम, अपने क उस पे खर्च पे कहीं न कहीं नियंत्रण नहीं रख पाते। तो वो आप पहले बताइए आपकी मासिक आय कितनी है और आपका ज़्यादा खर्चा किस पे होता है? आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा खर्चा आपका किस पे होता है हर महीने? जी।
जी, तो अ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कहीं न कहीं जो मेरा सबसे ज़्यादा खर्चा होता है, वो जो खाने-पीने के सामान हो गए या कह सकते हैं अन्य खर्चे जैसे मोबाइल पे, इंटरनेट पे, लैपटॉप में लगने वाली चीज़ें और जो गेम आते हैं अ, लैपटॉप में उसपे मैं बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर देता हूँ, जब मैं बाहर कुछ खरीदने जाता हूँ तो 3-4 चीज़ें मुझे और दिख जाती है, तो और ज़्यादा मैं खर्च कर देता हूँ। और जो मेरी मासिक आय है आप सुन के भी हैरान होंगे कि मेरे खर्चों से बहुत ज़्यादा कम है। मैं सिर्फ़ महीने के 16 हज़ार रुपए कमाता हूँ और एक बहुत आम सी नौकरी करता हूँ एक ब्लिंकिट स्टोर में, तो ऐसे में अ, इतना कम आय में इतना ज़्यादा खर्चा मेरे लिए समस्याएँ बनती जा रही है और कहीं न कहीं इस गंदी आदत पे मेरे दोस्त का भी बहुत बड़ा हाथ है। उसको देख-देख के मैं भी ये गलत चीज़ सीख गया और मैं इसे बाहर निकलना चाहता हूँ कि, मुझे पता है कि 16 हज़ार में मेरा कुछ बचता भी नहीं है मुझे अपने घर पे भी देना है। क्योंकि मेरे घर में मेरे 2-3 अ, भाई-बहन हैं जो पढ़ाई करते हैं उनके पढ़ाई का भी खर्च मुझे उठाना है, लेकिन कहीं न कहीं इतने कम पैसे ना मेरे लिए एक समस्या बनती जा रही है। और मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी नौकरी में भी उन्नति करने की कोशिश करता हूँ तो जो मेरा मालिक है, वो पैसे नहीं बढ़ाता और फिर वो पैसे काट लेता है और जो बचता है वो सब ईएमआई चला जाता है, यही चक्र मेरे साथ चल रहा है बार-बार, बार-बार और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे रिश्तेदार भी मेरा मज़ाक बनाते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो ये जो मेरी एक चाहत है। और ये चाहत जो किसी काम की नहीं है एक फिजूल खर्ची की चाहत, ये मुझे बहुत ज़्यादा बर्बाद करे डाल रही है, मैं समझ नहीं पा रहा आखिरकार कि मैं इससे बाहर कैसे निकलूँ? कैसे ये जो जंजाल है मेरे सामने मैं इससे बचूँ? और एक संतुलित इंसान बनूँ जो खर्चा तो करे लेकिन बहुत सोच-समझ के करे जहाँ मैं अपनी खुशी के लिए तो खर्चा करूँ लेकिन कहीं न कहीं अपने परिवार को भी पैसा दूँ अपने भाई-बहन की पढ़ाई के लिए भी खर्चा दे पाऊँ, ताकि मेरे घरवालों पे ज़्यादा कहीं न कहीं अ, पैसों का दबाव ना पड़े। जी।
जी बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ सकता हूँ कहीं न कहीं दबाव तो होता ही है जब पैसे कम होते हैं। मुझे एक बात बताइए कि जैसे ना बताया कि आपका खर्चा कहीं न कहीं ज़्यादा है आपने बताया आपकी आय से जो आपने बताया। तो आप वो कैसे करते हैं? आपका क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं? जी आप कुछ बताएँगे उसके बारे में?
जी, इसी से जुड़ी मैं एक आपको कहानी बताना चाहता हूँ कि आज से 1 हफ़्ते पहले मैं अ, रिलायंस डिजिटल में एक लैपटॉप लेने गया था। मैंने कहा कि अ, 25,000 तक का कोई अ, छोटा-मोटा-सा लैपटॉप ले लूँगा कि मेरा काम चल जाए लेकिन जब मैं वहाँ गया वहाँ की चमक-धमक में मैं खो गया और उस चमक-धमक ने मुझे ऐसा भ्रमित किया कि मेरी चाहत जो है जो मेरा मन है वो मुझे और लालच देने लग गया। मैंने वहाँ देखा कि इतने और महँगे-महँगे अ, लैपटॉप थे, फ़ोन थे, स्पीकर थे, टीवी या थी। मैंने देखा लोग ऐसी चीज़ें खरीद रहे हैं तो मेरा मन एक लालच में चला गया, तो कहीं न कहीं जो क्रेडिट कार्ड मुझे कंपनी वालों ने दे दिया है। जबरदस्ती बना के मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था उन्हीं का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे 60 लाख ओ सॉरी 60,000 की लिमिट दे दी तो इसके चक्कर में कहीं न कहीं मेरा जो खर्चा है वो और ज़्यादा बढ़ गया। तो जब मैं वहाँ लैपटॉप लेने गया तो मैं 25,000 तक का लेने चाहता था लेकिन मैं वहाँ 55,000 का लैपटॉप ले आया मेरा जो मन है। वो भ्रमित हो गया और मैं 25,000 रु रुपए से थोड़ा ज़्यादा लेके गया था लेकिन वो भी रुपए लगाएँ मैंने और बाकी फिर 30,000 के क़रीब मैंने क्रेडिट कार्ड से भी लिया और उन्होंने भी 3-4 चीज़ें और उसके साथ चिपका दीं कि सर ये गारंटी ले लीजिए ये ले लीजिए। तो मैं इतना जानकार तो हूँ नहीं तो मैंने वो सारी चीज़ें भी ले ली और बाद में जब मैं घर आया तो लोगों ने बताया कि उन लोगों ने तुम्हें महँगा भी दिया है और जो साथ में और चीज़ें दी हैं इसका कोई काम नहीं होता तो उस चीज़ को सोच के भी मुझे बहुत बुरा भी लगा। मेरे घरवाले भी मुझे डाँटने लग गए कि, "तुम क्रेडिट कार्ड पे इतना पैसा ख़र्च करते हो सब उसी में भर देते हो अगर तुम्हारी कल को नौकरी चली गई, तो तुम क्या करोगे? जो तुम्हें लेना हो कम से कम वो हाथ के हाथ उतने पैसों से ले लिया करो बेटा इतनी लालच मत करा करो।" लेकिन जो मेरी लालच है ना कहीं न कहीं मुझे अंदर से खोखला करती जा रही है। अभी जैसे मार्केट में मैं एक फ़ोन देख के आया हूँ और अब मैं अपने फ़ोन को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा फ़ोन बहुत बेकार है। अब वो फ़ोन भी 40,000 का मेरा लेने का मन कर रहा है उसे तो ये जो मेरी चाहत है जो मेरी लालच है मुझे बहुत बर्बाद करे डाल रही है। जी।
तो आप मेरा अ, ल आखिरी प्रश्न का उत्तर दीजिए कि जैसे आप बता रहे हैं कि आपने जैसे लिया सामान अभी आपने जैसे लिया एक लैपटॉप लिया। तो मेरे को एक बात बताइए कि आप क्या सोचते हैं जब लेते हैं ऐसी चीज़ मतलब जैसे आपका एक सोच-विचार क्या रहता है? क्या आप सोचते हैं कि यार अभी ले लेते हैं बाद में देखा जाएगा? कि आप ये सोचते हैं कि नहीं-नहीं मेरा मन है तो मैं ले लेता हूँ यार छो छोड़ दो यार देखा जाएगा। तो आपका क्या मतलब मन में आपका क्या चलता है उस समय? थोड़ा उसका बताएँगे मुझे?
जी, देखिए, कहीं न कहीं मेरा मन ना मुझे भ्रमित कर देता है। वो कहता है कि इंसान की ज़िंदगी है, जो जीना हो अभी जी लो और बाद में जी के क्या करोगे? अ, मतलब बाद में आपको कोई दूसरी ज़िंदगी तो मिलेगी नहीं इस चीज़ को खर्च करने के लिए तो मैं कहीं न कहीं मैं भी सोचता हूँ कि हाँ बात तो सही है, अगर आज मैं इस लैपटॉप को नहीं लिया, या बाकी लोग अच्छी चीज़ें ले रहे हैं मेरे दोस्तों पे इतने अच्छे-अच्छे चीज़ें हैं वो मेरे पे नहीं रहेंगी तो लोग मेरा मज़ाक बनाएँगे जो मेरे रिश्तेदार हैं वो देखेंगे वो भी मेरा काफ़ी मज़ाक बनाते हैं। तो जो एक सामाजिक दबाव भी नहीं है ये भी कहीं न कहीं मेरा जो खर्चा है वो ज काफ़ी ज़्यादा करवा देता है आवश्यकता से ज़्यादा जैसे अ, मैं आपको बताना चहूँगा, कि मैं घर के लिए एक टीवी लेना चाहता था कि चलिए एक टीवी ले लेता हूँ तो वहाँ पे मैंने 32 इंच की टीवी देखी थी 7,000 में मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं सोच के गया था कि च जाके दुकान पे ले लूँगा। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो वो टीवी मुझे बहुत चींटी के बराबर लग रही थी, वहाँ मैंने देखा 50 इंच की टीवी 55 इंच की टीवी 70 इंच तक के टीवी तो मैं भ्रमित हो गया कि हाँ, अच्छा इसमें चीज़ें दिख रही थी सब बड़ी-बड़ी। मैंने कहा मेरी टीवी के बराबर तो अ, इसमें कई सारी टीवी आ जाएँ, वो सब देख के भी मैं भ्रमित हो गया। तो मेरा जो दिमाग है ना मुझे कुछ सोचने ही नहीं दे रहा था वो कह रहा था कि बड़ी टीवी लगाओगे तो जो आएगा वो भी सोचेगा कि, अरे! ये तो बड़ा पैसा वाला है इसकी इसकी तो कहीं न कहीं बहुत अच्छी ज़िंदगी है। तो उस चीज़ ने कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भ्रमित किया। कि मैंने 50 इंच की टीवी ले ली और वो मुझे कहीं न कहीं ₹35,000 की पड़ी है एलजी की वहाँ भी मेरा पैसा बर्बाद हो गया। इस पे आप मुझे बताइए कि मैं अपनी समस्या से कैसे बाहर निकलूँ और सिर्फ़ अपनी आवश्यकता अनुसार पैसे खर्च करूँ और पैसे बचाऊँ? और ये जो अपनी चाहत जो अपनी लालच है उसको कम कर सकूँ। जी।
जी बिल्कुल मैं आपकी समस्या बिल्कुल समझ पा रहा हूँ और ये कहीं न कहीं मेरे को लगता है एक बहुत बु अ लाइक एक आम समस्या मैं बोलूँगा होती ही है। देखिए जब आपके पैसे होते हैं आपके हाथ में, तो कहीं न कहीं आप खर्चा ज़रूर करना चाहते हैं उन पैसों का। अपने शौक देखिए होना गलत बात नहीं है बट देखिए शौक पूरा सबके करने का मन होता ही है। मुझे जो आपकी बात सुन के लगा ना मुझे ये लगता है कि आपको ना थोड़ा-सा नियंत्रण लाना पड़ेगा अपने अ, मन पे। देखिए अब जो आपने बताया मन आपका भ्रमित हो जाता है। देखिए आप जब भी कहीं न कहीं जाएँगे ना आप कोई भी चीज़ देखें जैसे आप कुछ भी लेने जाएँगे कुछ भी करेंगे ज़िंदगी में आपको उससे बेहतर उसी समय दिख जाएगा। ये आप दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बेस्ट मानों। अगर आप 6 लाख की गाड़ी लेंगे तो 10 लाख की गाड़ी का मन करेगा, 10 की लेंगे तो 20 की मन करेगा। 20 की लेंगे 30 का मन करेगा। तो कोई ऐसे ए मैं अगर आपको बात बताऊँ लिमिट नहीं है इन सब चीज़ों की मुझे लगता है। तो आपको ना पहले अपने मन को थोड़ा समझाना पड़ेगा देख कि यार देखो कोई लिमिट नहीं है इन सब चीज़ों की। दे कोई अंत नहीं है इन चीज़ अपने लालच का इसका अ, ब बेटर-बेटर, बेटर जो हम करते रहते हैं, उसका कोई अंत नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं देखिए वो एक इंसानी प्रवृत्ति ज़रूर है। तो आप पहले एक बार ये समझिए कि देखिए आपके पास जितना है आप उतना अच्छे से करिए। जितना आपके पास है, जित जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना ही रखिए। आप ओवर-स्पेंड ना करिए। बिकॉज़ देखिए, आपको जैसे बताया कि संतुष्टि होना बहुत आवश्यकत है, आवश्यक है ज़िंदगी में। आप संतुष्ट नहीं होंगे ना, तो आप खुश भी नहीं रह पाएँगे और आप हमेशा ना ये सोचते रहेंगे, मुझे वो चाहिए मुझे वो चाहिए, मुझे उससे बेटर उससे बेहतर चीज़ है, मुझे उससे बेहतर चीज़ है। दूसरा तुलना मत कीजिए किसी और से। देखिए जो दूसरा आदमी या जो भी कमा रहा है, कर रहा है, खर्चा वो हमें नहीं पता कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। शायद वो भी आपके जितना ही तनाव में हो, हमें क्या पता? वो शायद शौक शोशाबाजी के चक्कर में हो, आपके जितने तनाव में हो, शायद आपसे ज़्यादा तनाव में हो। तो हमें कुछ नहीं पता तो आप तुलना मत कीजिए। और तीसरा मेरा सुझाव आपको यही रहेगा कि आप ना ये क्रेडिट कार्ड थोड़ा कम इस्तेमाल करिए। देखिए क्रेडिट कार्ड जो होता है ना, वो एक तरह से ना उसको अगर अ अंग्रेज़ी में डेप्थ-डेप्थ ट्रैप कहते हैं। वो आपको पकड़ने की कोशिश करता है कि एक बार आपसे खर्चा हो जाए और आप ना पेमेंट ना कर पाओ और वो मिस होते ही आपको इंटरेस्ट लगा देंगे आपके उसपे कि हाँ आप अब तो अब तो आप फँस गए तो अब आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्योंकि ना क्रेडिट कार्ड जो होता है वो बहुत अच्छी चीज़ लगती है। कि हाँ, हमारे पास तो हाथ में पैसे हैं बट वो पैसा हमें याद रखना चाहिए हमारा नहीं है। वो पैसा बैंक का है जो हमसे वापस लेगा। तो कहीं न कहीं आप मेरे को लगता है कि तो क्रेडिट कार्ड ना अगर हो सके छोड़ दीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो इमरजेंसी में रखे इमरजेंसी के लिए रखिए क्रेडिट कार्ड। अपने जेब में तो ना ही रखिए क्रेडिट कार्ड जो आप निकाल के खर्च कर सकें। आप सिर्फ़ इमरजेंसी के लिए क्रेडिट कार्ड रखिए कि कभी ज़रूरत पड़े तभी मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करूँगा नहीं तो क्रेडिट कार्ड नहीं यूज़ करूँगा। क्योंकि अगर आप ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे क्रेडिट कार्ड को तो फिर वो कहीं न कहीं आप कोई लिमिट तो है नहीं पैसा खर्च करने की, तो आप पैसा खर्च करके ही आ जाएँगे। तो मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि थोड़ा-सा अपना मन को शांत करिए। अपनी संतुष्टि लाइए अंदर से थोड़ा संतुष्ट बनने की कोशिश करिए कि हाँ मैं खुश हूँ, अपनी ज़िंदगी में। तो लगता है कहीं न कहीं आप ना अपना खर्चा खुद ब खुद कम कर लेंगे और नियंत्रण में ले आएँगे। जी।
उ, जी। हाँ। उ, जी। जी। बिल्कुल कहीं न कहीं आपने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी है और आपने बताया कि सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो मेरा क्रेडिट कार्ड है। तो मैं इसका पूरा पैसा भर के और मैं इसे जल्द ही जल्द से बंद करवा दूँगा, ताकि ये समस्या मुझे दोबारा ना आए। इतनी अच्छी सलाह देने के लिए आपका धन्यवाद।
आपका ये मुझसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ आप बिल्कुल अपना समस्या से बाहर निकल पाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मुझसे बात करने के लिए।